अ, देखिए आज के समय में पैसा बहुत ज़रूरी हो गया है और मैंने मतलब मेरी ऐसी कोई पर्टिकुलर जॉब नहीं है, लेकिन मैं एडवोकेसी के प्रोफ़ेशन में हूँ और मुझे अभी 5-6 साल लगभग हुए हैं और चूँकि मैं अब अ, अभी अपना काम जमाया है मैंने काफ़ी अच्छे से काफ़ी सब चीज़ें, लेकिन मेरी आय में लगातार उतार-चढ़ाव रहते हैं।
हुँ।
उसका मेरे मासिक खर्च पे कई प्रकार का असर पड़ता है, क्योंकि क्या होता है मतलब जैसे मैं अपने प्रोफ़ेशन के बारे में आपको बताता हूँ, ये एक्चुअली एक बिज़नेस मॉडल ही होता है एडवोकेसी का प्रोफ़ेशन भी, इसमें आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपनी, तो मेरे साथ परेशानी ये है कि कई-कई बार तो कई महीने ऐसे होते हैं जिसमें अ, भर के क्लाइंट आते हैं, भर की फ़ीस आती है, सब चीज़ें बहुत अच्छी रहती है और काफ़ी अच्छे से अ, चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि अ, जैसे मान लीजिए कई पेंडिंग केसेज़ हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन कुछ नया नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से इनकम अ, नहीं रहती और महीने के खर्च उसमें लगातार बढ़ते रहते हैं। घर का अ, वो होता है रेनोवेशन है, कई सारी चीज़ें हैं जैसे साज-सज्जा हुई और कई सारी और चीज़ें होती हैं, तो सब की एक समस्या मेरे साथ चल रही है। जी।
जी। जी। हुँ। अ, देखिए तो आप क्या चाहते हैं कि मेरी कोई राय चाहते हैं आप या मैं आप चाहते हैं कि मैं आपको थोड़ा और सुनूँ?
अ, मैं आपकी राय चाहता हूँ लेकिन मैं अपनी समस्या के बारे में आपको थोड़ा और तफ़्तीश से बताता हूँ, अगर आपको कुछ पूछना हो तो, तो मेरे साथ एक समस्या उसमें ये रहती है, जैसे जो एक डिटेल्स अगर अपन उसमें अ, थोड़े और बिंदुवार बात करेंगे, तो मेरे साथ एक समस्या ये रहती है कि अ, जैसे मान लीजिए कई बार तबीयत खराब हुई फैमिली में किसी की, अब उसका एक्सपेन्स आजकल बहुत ज़्यादा है अ, कई बार बहुत बड़े-बड़े खर्चे आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इन्श्योरेंस वगैरह होता है, उसका प्रीमियम वगैरह होता है, उसकी आपको साल भर की पैसे देने हैं वो और इसके अलावा हर महीने का खर्च जैसे रहता ही है, लगातार पेट्रोल से लेके छोटे से छोटे खर्चे से लेके, बड़े से बड़ा खर्चा। तो ये जो मेरी आय में उतार-चढ़ाव रहते हैं तो जैसे मान लीजिए किसी एक म अ, महीने में अच्छी-खासी कमाई हो भी गई है तो फिर अगले महीने में उस चीज़ की समस्या मेरे साथ खड़ी रहती है। तो उस संबंध में मैं थोड़ी आपसे सलाह चाहता हूँ, कि मैं कैसे बचत करके अपनी अ, समस्या से निपट सकता हूँ?
हुँ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ, बिल्कुल मैं सलाह दूँगा लेकिन अ, मेरे थोड़े और सवाल होंगे, उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे, थोड़ा-सा आपकी आय को लेके और आपके अ, जीवन को लेके कि आपके ज़िंदगी में क्या-क्या है थोड़ा और समझें, जिससे एक सही निष्कर्ष पर हम पहुँच पाएँ। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि आपकी आय फिलहाल अभी कितनी है, आपके मतलब अ, परिवार में कौन-कौन लोग हैं? और किन-किन का भार जो है, अभी आपके ऊपर है या परिवार में कोई दूसरा भी है जो कमाता है, तो पहले ये बताइए किन-किन का भार आप पे है, और आपकी आय कितनी, कितनी है?
जी, जी। जी, जी मैं बिल्कुल बताता हूँ। अ, देखिए अ, लगभग 2 साल पहले मेरे जो फादर थे वो नहीं रहे हैं, तो अब मैं अ, मेरी वाइफ मेरी माँ अ, व मेरे भाई और उनकी वाइफ तो ये है। अ, वैसे तो घर में जो कमाने वाले हैं वो लगभग 3 लोग हैं, मेरी माँ टीचर हैं अ, मेरे भाई भी एक बिज़नेस करते हैं, तो अपना काम करते हैं एक जॉइन्ट फैमिली है हमारी और बाकी जो मेरी वाइफ और मेरे भाई की वाइफ है वो अभी मतलब हाउसवाइफ ही हैं। उनका कुछ नहीं है इनकम तो ऐसे करके हम 3 लोग इनकम में है और बाहर का तो ऐसा है देखिए अ, क्योंकि क्या होता है घर के लगातार चीज़ें हैं, तो और हर कोई अपना अपने स्तर पे अपना काम कर रहा है और सबके व्यक्तिगत खर्चे भी हैं, तो ये जो है जो भार मैं कहूँगा अमूमन तो बँटा हुआ ही है, लेकिन एक अ, मुख्य रूप से भार मुझ पे ही है चाहे आप अ, राशन वगैरह कहें या घर का साज-सज्जा से संबंधित मतलब एक अ अ, बहुत आधारभूत बात करूँ मैं, तो यदि मान लीजिए नल खराब हो जाता है ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो ये सब मुझे करना पड़ता है। हालाँकि, मेरे भाई भी अ, ठीक-ठाक कमा लेते हैं लेकिन उनकी भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो वो उसके साथ रहते हैं, तो एक तरीके से मुझ पे और मेरे भाई पे भार बँटा हुआ है। परंतु मेरी जो आय है वो अत्यधिक अनियमित है कि कई बार ये होता है कि अ, हाथ में पैसा होता है और कई सारी चीज़ें सँभाल ली जाती हैं, कई बार ऐसा होता है कि हाथ में कुछ नहीं है, तो मेरे भाई चीज़ें सँभालते हैं, लेकिन एक नियमित रूप से मैं चीज़ें सँभालने में असफल रहता हूँ।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, जी।
तो इसलिए अत्यंत उतार-चढ़ाव है।
जी, जी, तो आपके जो हाँ जो आपका जो ए तो ये कह लें कि जो अ, मंथली खर्चा रहता है, तो उसमें क्या-क्या है और कहाँ-कहाँ जो हैं पैसा डाले हुए हैं फिलहाल, और जिससे कि आपके पास पैसे की कमी पड़ जाती है। थोड़ा इसके बारे में बताइए?
जी। जी, बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको। जी अ, मासिक खर्चा का तो ऐसा है जैसे अ, मतलब एक मेजर जो मेरे साथ एक समस्या रहती है, एक मुख्य समस्या जो मतलब वो है या मैं समस्या नहीं कहूँगा उसे जिम्मेदारी कहूँगा। एक जिम्मेदारी मेरे साथ ये चलती है कि अ, जो मेरी पत्नी हैं उन्हें आर्थराइटिस है, गठिया की बीमारी बोलते हैं उसे, तो उनको मतलब वो अभी कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी उनकी बीमारी। तो, उसके साथ उन्हें इन्जेक्शन लगते हैं और वो इन्जेक्शन लगभग आप समझ लीजिए, हर हफ्ते लगता है और 10,000 हज़ार का एक इन्जेक्शन आता है।
हुँ।
तो, जो मेरी आय है उसका एक मुख्य भाग उस खर्चे में जाता है, उसे मैं कर लेता हूँ लेकिन अ, उसके आस-पास के खर्चे मतलब मुझे ख़ुद पे खर्च करने के लिए और परिवार सँभालने के लिए ऐसा नहीं रहता। मैं एक अ, ठीक-ठाक सी आय कर लेता हूँ कि मैं 80-90,000 रुपए कभी या कभी म आप समझिए 40-50,000 रुपए, ऐसे करके कमा लेता हूँ, परंतु समस्या ये आ जाती है या वो उस आय कभी 1 या डेढ़ लाख के ऊपर भी हो जाती है, परंतु समस्या ये आ जाती है कि मुझे मेरी वो आय उम उम फ अ, एक अ, मुख्य स्रोत नहीं है कि हर महीने इस दिनांक को मेरे को आय वो आ जाए। अलग-अलग दिनांक पे ये आय आती है और हर मही हर हफ्ते मुझे कम से कम 10,000 रुपए वो तो करने ही है, कि जो मेरी बी अ, पत्नी का इन्जेक्शन वग़ैरह मैं उन्हें लगवा सकूँ और उन्हें स्वस्थ रखूँ। जो तो ये एक मेरा मुख्य खर्चा है इसके अतिरिक्त कई खर्चे ऐसे हैं जैसे अ, अब इसके बाद मेरा ख़ुद का भी खर्चा है कि मुझे अपना ख़ुद का स्वास्थ्य भी देखना है, तो मैं वर्कआउट वग़ैरह करता हूँ अ, व्यायाम करता हूँ। और एक अ, अलग सी अपने भोजन पे विशेष ध्यान रखता हूँ, तो मैं जो एक सामान्य भोजन होता है वो नहीं खाता, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा मैं मैं बहुत अतरंगी भोजन खाता हूँ, परंतु मैं ये बताना चाहूँगा कि एक अ, उस खाने में वसा वग़ैरह कम होता है, रोटी, चावल कम होते हैं, अंडे वग़ैरह ज़्यादा होते हैं, तो ये एक मेरी वो रहता है। इसके अतिरिक्त ये रहता है कि घर के कई खर्चे हैं, जैसे दूध का खर्च, ये हुआ, तो ये कुछ चीज़ें मेरे बाकी परिवार वाले सँभाल देते हैं, परंतु घर में फिर अत्यंत कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसका अ, कोई शकल नहीं होती, कोई हिसाब नहीं होता परंतु वो खर्चे होते हैं।
ओह! हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा, ये बताइए कि या आपके पास कुछ सेविंग्स हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट वग़ैरह आपने किया हुआ है? और
तो ये एक चीज़ अ, जी मैंम हाँ जी।
हाँ और मतलब ये कह लें कि अगर महीने का खर्च है तो कितना खर्च हो जाता है? और कितना आखिरी में आपके पास बचता है?
अ, जी देखिए अ, कुछ समय पहले मुझपे सेविंग़्स वग़ैरह सब थीं कि एक बचत मेरे पास थी और एन अ, जो एक मैंने इन्वेस्ट कर रखा था वो मैंने कर रखा था अ, अपने अ, शेयर मार्केट वग़ैरह में। परंतु जो अपनी शेयर मार्केट है वो अत्यंत ऊपर और नीचे जाती है। मैंने उनमें लंबे समय के लिए किया था मुझे उससे जल्दी अ, उसकी कोई आशा नहीं थी लाभ पाने की। परंतु उसमें इन्वेस्ट था और अभी जो म अ, शेयर मार्केट ऊपर-नीचे हुआ है वो बाज़ार ऊपर-नीचे हुआ तो उससे कई हद तक मेरा पैसा वो है लेकिन वो वहाँ फँसा हुआ है मेरा पैसा। इसके अतिरिक्त बात अगर बचत की करें, तो बचत मैंने जो की थी वो अ, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी पत्नी का स्वास्थ्य वो हुआ था। तो उसमें मेरी काफ़ी बचत चली गई थी क्योंकि मैं काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा था और अ, निश्चित रूप से जिस प्रकार का मेरा काम है उसमें लगातार आपको अ, तत्परता रखनी पड़ती है, उपस्थित रहना पड़ता है और यदि आप उपस्थित नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होता है। तो वो नुकसान मैंने अ, झेला उस तरीके से और इसलिए उसमें मेरी काफ़ी बचत चली गई। तो मैं यही कहूँगा कि अम, अ, हर महीने मेरी बचत तो ना के बराबर ही हो पाती है। जितना मैं कमाता हूँ उतना मेरा लगातार खर्च होता है। जी।
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी। अच्छा, तो आपकी अ, प्राथमिकताएँ क्या है, और क्या लक्ष्य है आपका कि इतना तो सेव हो ही जाना चाहिए, कि इतना तो मेरे पास महीने में बचना चाहिए और क्या कोई खास लक्ष्य है, जो आप पहुँचना चाहते हैं अ, सेविंग्स करके?
जी, बिल्कुल अ, मेरी प्राथमिकता ये रहती है कि मैं अ, चाहे छोटा-छोटा ही समझ लें आप, कम से कम ब 2-3,000 5,000 तो हर महीने कम से कम बचा ही पाऊँ। क्योंकि कुछ सालों में होगा, मैं बिल्कुल ही कम अ, एक कीमत आप रुपए आपको बता रहा हूँ कि इतने कम से कम। और दूसरा मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं कम से कम अ, एक कुछ लाख रुपए भी इकट्ठे कर लूँ, तो एक छोटा-मोटा व्यापार शुरू करके, एक अपने आप के लिए एक अ, दूसरा रास्ता एक अ, कहते हैं ना, पर जो प्लान बी बोलते हैं, वो बनाके अपनी चीज़ें स्थापित कर सकूँ।
हुँ। हुँ। हुँ, जी, जी, देखिए, काफ़ी हद तक जो है, मैंने आपकी दिक्कतों को समझ लिया है और सबसे पहले तो मुझे यही पता चला है कि आप लोग एक जॉइंट फ़ैमिली की तरह रहते हैं ना? एक घर में आप लोग अ, 2 अ, आपकी माताजी रह रहीं हैं, आपके भाई रह रहे हैं और आप भी रह रहे, हैं ना? और सबसे अच्छी बात ये है कि तीनों कमा रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो बचत है ना, वो मेरे ख़्याल से तीनों को मिलाके करना चाहिए और तीनों को जो भी कमाने वाले हैं, बैठके इसपे बात करना चाहिए और आपको वहाँ पे अपनी राय रखना ज़रूरी है। द क्योंकि देखिए, आपके भाई भी हैं तो उनका भी परिवार आगे बढ़ेगा तो उनको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा, क्योंकि आपके भी आगे बच्चे होंगे या कुछ तो उनका उनका खर्च अलग होगा। तो ऐसे में, इतने खर्चे में तो चला पाना बहुत मुश्किल है और जैसा कि आपने शेयर मार्केट का बताया तो शेयर मार्केट तो काफ़ी अ, रिस्की हो जाता है। इस इ इसके अलावा आप कुछ और कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ रीसर्च करके या थोड़ा जो इनके बारे में ज्ञानी होते हैं, थोड़ा उनसे बात करके कुछ अच्छी जगह पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि अ, आप प्लान बी का सोच रहे हैं, तो वो देखिए, मैं कहूँगा कि उसको सोचिए ना, उसको अ, मतलब उसकी नींव रख दें, आप जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं। चाहे भले ही वो रेस्टोरेंट खोलना हो या कुछ और खोलना हो या कोई क शॉपिंग मौ अ, उसका उम, कपड़े की शॉपिंग की दुकान हो, कुछ भी हो सकती है ना। तो उसके लिए मेरे ख़्याल से आपको लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर देना चाहिए और बिज़नेस की तरफ आपको अग्रसर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने जैसा कहा कि नियमित नहीं है। तो मेरे ख़्याल से अगर आप इस तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, तो वो नियमित भी हो जाएगा और कुछ समय के लिए अगर हो सके ऐसा तो घरवालों से बात करें और बताएँ उनको कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ
जी। जी। जी। जी। जी।
और अपना पूरा ध्यान जो है ना व्यवसाय पे लगा दें और उसमें लग जाएँ, फिर घुस जाएँ, फिर इधर-उधर नहीं देखना है। और अगर हो सके तो अ, उनसे भी ये भी बात कीजिए कि क्या उ थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होगा, तो कुछ समय के लिए आप सँभाल पाएँगे, चाहे वो आपकी बीवी के इंजेक्शन का खर्चा ही क्यों ना हो? या अगर कुछ ऐसा है तो कुछ उस खर्चे के लिए आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कुछ कहीं से निकालने या कहीं से उधार लें लें, है ना? तो मेरे ख़्याल से आपको एक तो बिज़नेस के लिए लोन ले लेना चाहिए और बिज़नेस शुरू कर देना चाहिए, तो आपके लिए बहुत अ, फायदेमंद रहेगा। और ये देख लें कि अभी ना आप अ, जो आप क कह रहे हैं कि अ, जैसे कि आप
हुँ, हुँ।
तो थोड़ी-सी अ, जो और गैर ज़रूरी खर्चे हैं, इसके अलावा, वो देखिए आप उस उनमें से क्या-क्या छाँट सकते हैं, जहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो उनको थोड़ उस अ अ, ऐसा हो सकता है कि शायद आप बाहर जाते हों, बाहर खाना खाते हों या कुछ अ, घूमने वगैरह जाते हों, तो ऐसे खर्चे कुछ समय के लिए आप कट कर सकते हो वहाँ पे और थोड़ा-सा जो है आप फ़ोकस होके एक जगह जो है आप अपना काम कर सकते हैं और अपने परिवार वालों को भी समझाइए और उनके साथ बात कीजिए, तो मेरे ख्याल से लगता है कि अ, जब आप लोग सब लोग मिलके एक लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो आप जो करना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँच जाएँगे।
जी, बिल्कुल आपकी सलाह से मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और मुझे लगता है जो आपने सलाह दी है कि परिवार से बात करके मैं व्यापार की ओर अग्रसर होऊँ, इस बात को मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगा और मुझे लगता है मुझे इस ओर काम करना चाहिए और निश्चित रूप से जो मेरा एक दूसरी मैं एक रास्ता चुनना चाहता हूँ, वो मुझे साथ-साथ में बना लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मुझे अच काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है आपसे बात करके, आपकी सलाह मेरे अत्यंत काम आएगी मुझे भरोसा है।
जी। जी, बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएँगी जाएँगे मेरा ये मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं।
जी, बिल्कुल धन्यवाद।